สวัสดีครับ
สวัสดีครับผม สบายดีไหมครับทางบ้านครับ?
ครับ สบายดีครับ ทางนั้นเป็นไงบ้างครับ สบายดีไหมครับ?
โอ้ สบายดีเลยครับผม อากาศเริ่มเย็นลงแล้ว เมื่อกี้อะร้อนมากเลยครับ อืม
อือ เมื่อกี้ทางนี้ฝนก็เพิ่งตกไปครับ อืมม่ะ เย็น ๆ เลย
โอ้โฮ ดีมากเลยนะครับผม อากาศวันนี้ โอ้โฮ วันนี้เราแบบว่ามี มี topic สน น่าสนใจมากเลยครับผม เหมาะกับสถานการณ์ ณ ปัจจุบันเลยครับ โควิด-19 เนี่ยเปลี่ยนแปลงโลกเราไปมากแค่ไหนอะครับผม? อืม
ใช่ครับ ครับ อือฮึ ช่วงนี้กำลังระบาดหนักเลยก็ว่าได้ กลับมาระบาด
โอ้โฮ กลับมาอีกครั้งนะ อืม
เป็นครั้งที่ สอง นับจากที่ซาไปประมาณเกือบ 1-2 ปีได้ ครั้งนี้กลับมา ก็คนเป็นเยอะ
ครับ ถูกต้องเลยครับ
หลักหมื่น แต่มาเงียบ ๆ แต่ก็มาแรงเหมือนกัน สำหรับรอบนี้นะครับ
อ๋อ ครับผม อืม คือ อ่า ผลกระทบจากครั้งก่อนเนี่ยเรา เรารู้สึกว่า มัน trauma นะครับ คือรู้สึกกังวลมากว่ามันจะเกิด อ่า อาฟเตอร์ช็อกเหมือนครั้งที่แล้วไหมครับนะ?
ครับ อืม ผมว่า
ว่า ครับ
เอ่อ ครั้งเนี้ยครับ ผมว่า เราเริ่มจับทางได้แล้วว่า
ว่า
จับทางจากครั้งที่แล้ว ได้แล้วว่า เอ่อ มันจะเป็นยังไง? ผลกระทบของมันน่ะ จากครั้งที่แล้วเป็นยังไง? ทำให้เราสามารถรับ อ มือได้ดี
อืม เข้าใจเลยครับ สามารถที่จะประเมินสถานการณ์ อา ครับ
ขึ้น ผมว่าตอนนี้สิ่งที่หนักกว่าโควิด-19 น่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ
ใช่เลย ผ ผมพอ พอพูดเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยน่ะ ต้องยอมรับเลยหลังโควิดมาเนี่ย คือ ซบเซา แล้วก็การฟื้นตัวเนี่ย แทบจะ
ใช่ครับ ครับ ค่อนข้าง
เป็นศูนย์เลยนะครับผม เพราะว่าทุกหย่อมหญ้าใน ใน ในบ้านเรา เอาง่าย ๆ คือซบเซาลงไปมากเลยนะครับ บางตลาดก็ต้องปิดตัวลงใช่ไหมครับผม? อือ
ครับ ใช่ครับ
เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกเลยนะครับ ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะ แทบจะทั่วโลกเลยก็ว่าได้ครับ แต่ก็นั่นน่ะแหละครับ อือฮึ
ใช่ครับ ใช่ แต่ว่า ไทยค่อนข้าง ค่อนข้าง ค่อนข้างหนักเป็นพิเศษ ใช่ครับ แล้ว ถามหน่อยครับว่า จากครั้งที่แล้วอะครับ
ใช่
ที่เกิดโควิด-19 ขึ้นน่ะ ตัวคุณคิดว่า เอ่อ มีผลกระทบอะไรกับตัวคุณไหมครับ? ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิถีชีวิต การใช้ชีวิตเนี่ย คิดว่ามันเปลี่ยนไปจากก่อนไหมครับ? ก่อนกับหลังต่างกันยังไง?
โอ้โฮ เป็น ใช่ครับ เปลี่ยน ผมว่าเมื่อก่อนเนี้ย คือเราไม่มีความกังวลในเกี่ยวกับโรคติดต่อเลยครับ แต่ว่าปัจจุบันเนี่ย คือเราต้องเซฟตัวเอง ออกไปไหนคือใส่แมสก์ อ่า พยายามที่จะพกเจล อะ เขาเรียกว่า ไอ้เจลแอลกอฮอล์อะครับผม อา หยิบ จับต้องอะไรเนี่ยต้องแบบว่า อ่า ต้อง ต้องเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ เมื่อก่อนเนี่ย คือเราจะหยิบ จับต้องอะไรก็ไม่ ไม่ได้กังวลใจอะไรนะครับผม แล้วก็ด้านเศรษฐกิจ ใช่ครับ มันทำให้เรารอบคอบมากขึ้น ในการใช้จ่าย อืม ใช่ครับ เพราะว่า เพราะว่า โอ้โฮ ต้องยอมรับว่า ช่วงโควิดเนี่ยลำบากมากจริง ๆ ครับผม อืม ทำให้ผมแบบว่าต้อง
ครับ อือ ครับ อ๋อ อา ครับ ต้องฉีดตลอด ต้องล้างตลอด อืม ครับ อือฮึ ใช้เงิน อืม ครับ อือ
การ การใช้เงินเนี่ยต้องมีสติอย่างมากเลยครับ
ครับ ของทางผมก็มีเรื่อง ก็จะคล้าย ๆ กันนะครับ ถ้าสังเกตเลยก็แต่ก่อนเนี่ยมันจะเขินอายมากเวลาใส่แมสก์
อือฮึ ครับ อา ใช่
ก็คือคนอื่นจะมองว่า เออ เฮ้ย เป็นไร ทำไมถึงใส่หน้ากาก?
อะฮะ
แต่ว่าตอนนี้ทุกคนใส่เป็นเรื่องปกติ
ครับ
การล้างมือเป็นเรื่องปกติ แล้วก็เหมือน ก็อย่างที่ทางนั้นได้พูดไว้ว่า อา แต่ก่อนเราไม่ค่อยกังวลอะไร กลัวมากสุดก็ไข้เลือดออก หรือว่าไข้หวัดใหญ่ตามฤดู
ครับ ครับ อา ใช่ครับ
แต่ว่าตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเรามีความตื่นกลัวมากขึ้นเกี่ยวกับโรค
ครับ
ที่จะเกิดขึ้น แล้วผมว่า เราก็หาความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับ เอ่อ โรคต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ เหมือนเรา เราตื่นตัวขึ้น อย่างครั้งที่แล้วเนี่ยพอโควิดซาไป มันมีโรคฝีดาษลิง แต่ว่าไม่ได้ระบาดเยอะ แต่ว่าคนก็
ใช่เลยครับเนาะ ใช่ครับ ใช่ ครับ ครับผม อืม ครับ
เท่าที่สังเกตคนรอบตัวก็รู้สึก เอ่อ เขารู้สึกตื่นตัว กับโรคฝีดาษลิง ทั้ง ๆ ที่มันไม่ได้ระบาดเยอะ แต่ว่ามันเป็น เอฟเฟกต์ จากโรคโควิด-19 ที่ทำให้คนตื่นตัวมากขึ้น
อือฮึ ครับ ใช่ เหมือนกับว่ามันหลอกหลอนนะ กลัวว่ามันจะระบาดเหมือนครั้งที่แล้วนะครับ เออ มันก็เกิดความ วิตกกังวล แล้วก็ผมอยากให้สื่อเนี่ยนะอย่าประโคมข่าวจนมากเกินไป ทำให้แบบว่าเราจิตตกนะ เรื่องเศรษฐกิจเราก็แย่พอแล้ว เรื่องบ้านเมืองเราก็แย่พอแล้วนะ อยากให้แบบว่า
ครับ ใช่ ใช่ครับ ครับ ครับ อืม
อยาก อย่า อย่ามากเกิน เกินเหตุ อะไรอย่างเงี้ยแหละครับเนาะ
ครับ ผมว่าควรเปิดให้เขารู้นะจะได้เตรียมตัว ดีกว่าเปิดทีวีเอาตอนที่มันระบาดหนักแล้ว นะครับ
ใช่ ค อา เออ ใช่ครับผม อยากให้รัฐบาลมา รีบเลยครับ จัดการรับมือ แล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรดีอะ
ครับ
ให้คำแนะนำ อา ต่อประชาชนในการป้องกันและหลีกเลี่ยงสถานที่ผู้คนพลุกพล่านนะครับ อืม เพื่อยับยั้ง
อืม ครับ แล้วตอนที่โควิด-19 ครั้งที่แล้วอะครับ เอ่อ ทางนู้นได้ทำงานหรือว่าเรียนไหมครับ? ตอนนั้นที่เกิดขึ้น ตอนนั้นเรียน อ๋อ ทำงานแล้วเหรอครับ? ทางนี้กำลังเรียนอยู่เลย กำลัง ขึ้นปี 1 คิดว่า ใช่ ก็มี อยากให้เล่าประสบการณ์หน่อยครับว่า ตอนนั้นน่ะครับที่เกิดโควิด-19 น่ะ ตอนที่ทำงานมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับ วิธีการทำงาน?
ครับ แต่ทำงานครับผม ทำงานครับ อะฮะ อ๋อ อ๋อ ช่วง วันนั้นใช่ไหมครับ? ครับ อ๋อ ครับ
อะไรเป็นอย่างเงี้ย อะครับ
ตอนนั้นเนี่ย อ อา เกิด เกิด ก่อนล็อกดาวน์เนี่ย เขาแบบว่า ก็งง ๆ ว่า เฮ่ย เพราะว่าปกติแล้วไม่เคยทำงาน ทำงานอยู่บ้าน ใช่ไหมครับผม ทำงานเข้าออฟฟิศประจำ ก็เลยรู้สึกงง ๆ เฮ้ย นี่ ต เราต้องทำงานที่บ้านจริงเหรอ? เอ๊ะ แล้วมันจะเป็นยังไงนะ? คือความรู้สึกแบบตื่นเต้นปนแบบความมึนงงว่า เราจะต้องทำยังไง? แต่หลังจาก โอเค เราอยู่บ้านเนี่ยก็ เราก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะ เพียงแค่ว่าเราไม่เจอเพื่อนร่วมงานแค่นั้นน่ะครับผม คือประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากเลย พอสมควรเลย ค่าใช้จ่ายรายการเดินทาง อา แล้วก็ค่าอาหารเนี่ย มันก็มีทั้งผลดีและผล เขาเรียกว่าผล ไม่ได้ผลร้ายนะ คือ ผลเสียก็คือแค่เรา เราไม่ได้เจอผู้คนน่ะครับ อยู่แต่กับ อยู่แต่กับห้อง อยู่แต่กับที่อะนะครับ อยู่ อยู่หน้าจอคอมตลอดเวลา อะไรอย่างเงี้ย มันก็รู้สึกว่าบางครั้งก็รู้สึก
ครับ ครับ อืม ครับ อือ ครับผม อืม ครับ อืม อือ มันเสีย อืม อืม ๆ ครับ ครับ
เครียดนะครับ อืม
อือฮึ เข้าใจครับ เข้าใจ
เพราะว่าบางครั้งเนี่ย บางครั้งเราก็ไม่เข้าใจว่า อ่า เราจะต้องทำยังไงบ้าง? ปกติเราเคย เราต้องถามเพื่อนหรือไม่ เอ๊ะ! อ่า คุณมีไอเดียแนะนำไหมว่า ว่าต้องทำยังไงกับสกริปต์เนี้ย? อะไรอย่างเงี้ย ครับผม พออยู่ทำ ทำงานที่บ้านเนี่ย ต้อง ต้องวิดีโอคอลคุยกัน กว่าจะได้เข้าใจกัน ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับ ผมอะ
ครับ อืม ครับ อืม ก็ ใช่ครับ แต่ผมว่า ทางนี้เหรอครับ ทางนี้ก็ตอนนั้นอยู่ ม. 6
แล้ว แล้วทางบ้านล่ะครับ? อือฮึ ครับ อ้อ ม. หก
เทอม 2 กำลังจะขึ้นมหาลัยครับ ก็ตอนนั้นมีข่าวมาแล้วว่า มีโรคระบาด แต่ยังไม่ได้ เอ่อ น่ากลัวถึงขนาดนั้น แต่ว่ามาระบาดหนักช่วงตอนปี 1 น น่าจะเข้าไปเรียนได้ประมาณ 2 อาทิตย์ แล้วก็เขาก็สั่งให้ Lockdown ซึ่งตอนนั้นก็เรียนออนไลน์ ก็รู้สึกว่าปรับตัวยากอยู่เหมือนกัน จากการเรียน on-site มาตลอดหลาย 10 ปี แต่ตอนนี้ต้องมาเรียน on-site ก็คือไม่เคยเรียนออนไลน์มาก่อน ผมว่าทางนั้นก็น่าจะคล้าย ๆ กันนะครับ แต่ผมว่า การที่ เอ่อ เกิดโควิดเนี่ย ผมว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างนะ แต่อย่าง แต่ก่อนเนี่ย ส่วนมากการเรียนเนี่ย ส่วนมากจะเป็น on-site ทั้งหมดเลย แต่พอ แต่พอมีโควิดอย่างเงี้ย เหมือน
ครับ ครับ ฮึ อืม ครับ อะฮะ อ๋อ ครับ <chuckles> ครับ เข้าใจได้เลย เข้าใจเลย อะฮะ ครับ ครับ ใช่ ครับ อ๋อ ใช่ ๆ ๆ ๆ ครับ
คอร์สออนไลน์ต่าง ๆ อะ ผมว่าเปิดเยอะกว่าเดิมอีก
ครับ อ๋อ ครับ
เพราะว่าคนสามารถ เหมือนเขาชินกับการเรียนออนไลน์แล้ว เขาก็เลยเหมือนปลดล็อกตรงนี้ไป เช่นเดียวกับการทำงาน ผมว่าแต่ก่อนต้องทำ on-site ตลอด อ่า แต่หลังจากที่โควิดผ่านไป หลายบริษัทเริ่มเปลี่ยนเป็นไฮบริด มี work from home มากขึ้นใช่ไหมครับ?
อา ใช่ ๆ ๆ อะฮะ ครับ อะฮะ ครับ อา ใช่เลยครับ ถูกต้องเลยครับ แล้วก็ ย ย ม ก็ยังมีบางบริษัท คือใช้ คือใช้ระบบ อ่า work from home อยู่นะครับ หรือว่า work from hair แล้วก็มันเกิดผุดไอเดียมากมาย คือ อ่า งานออนไลน์เยอะแยะมากมายเลย ในปัจจุบันนะครับผม ตั้งแต่ ตั้งแต่โควิดมาเนี่ย อืม
อืม อือ ครับ ใช่ เออ อืม ผมว่าการ ถึงมันจะเป็นเรื่อง เรื่องร้าย แต่มันก็ยังมีข้อดี ในนั้นอยู่นะครับ
ครับ ใช่ ครับผม อ่า มันเป็นโอกาส อ่า สำหรับคนที่แบบว่า ไขว่คว้านะ <chuckles> พยายามหา หาสิ่งใหม่ ๆ มาเติมเต็มชีวิตนะครับ ผมว่ามันก็ไม่ใช่แง่ลบเสมอไปนะ อืม
อืม ครับ เออ ก็ใช่ ๆ ๆ แล้วตอนที่ช่วงโควิดระบาดอะครับ
ครับ ครับ
คิดว่า มี ผลกระทบอะไรกับคนในครอบครัวหรือเปล่า? อา นี่ถามก่อนเลยเคย เคยติดโควิดหรือเปล่า?
โอ้โฮ! ก็ สำหรับผม ผมไม่เคยนะ แต่ว่าคนรอบข้างผมอะติดโควิดนะ เพราะว่า แน่นอนอยู่แล้วครับ มันส่งผลกระทบด้าน
ครับ อืม ครับ
อ่า ความ คือเขาเรียกว่า ระยะห่างอะครับผม คือไม่สามารถที่จะออกไปเจอคนที่เรารักได้ คือล็อกดาวน์ ต้องเว้นระยะห่าง อือ ครอบครัวแทบจะ
อืม ครับ ครับ
ช่วงโควิดเป็นเดือน ๆ กว่าจะเจอแต่ แต่โชคดีที่ว่า ยุคสมัยที่เราเกิดโควิดเนี่ย สามารถที่ จะ วีดีโอคอลเห็นหน้าคุยกันก็คลายเหงาบ้างแหละครับผม อืม
อืม มีโทรศัพท์ อืม ครับ อืม ทางผม ก็จากที่เคยเจอก็มีเหมือนกัน ตัวผมก็ยังไม่เคยติดโควิด
ครับ อือฮึ อ๋อ
จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยนะครับ แต่ก็เคย อ เห็นจากครอบครัว คนในครอบครัวเหมือนกัน ก็บางทีก็มีปากเสียงกันบ้างช่วงที่ระบาดหนัก ๆ ผม เอ่อ ทางบ้านเนี่ยค่อนข้างกลัว
ครับ ครับ อืม
ทางญาติผู้ใหญ่นะครับ ส่วนมากจะเป็นคนสูงอายุ เขาก็จะกลัวมาก เขาจะแบบถ้าใครติดเนี่ยเขาจะไล่เลย ผมว่าบางทีเนี่ย เขากลัวมาก เกินไป เขากลัว เขาไม่ได้กลัวมากเกินไป เขามีสิทธิ์ที่จะกลัว แต่ว่าเขากลัวระดับที่แบบมากจนแบบ เอ่อ ส ทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยมี มีปัญหาในระดับหนึ่ง แต่ว่าหลังจากที่หายแล้วเนี่ย ก็ ก็ ก็ดีขึ้นครับ ก็กลับมาคุยกันเหมือนเดิม
ครับ ครับ อืม ครับ อา อ๋อ ครับ ว้าว ก็นะ มันก็เป็นปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวแล้วก็เพื่อนน่ะ
ได้ แต่ว่า อืม ใช่ครับ ใช่ มันก็ ส ส่องผลอยู่เหมือนกัน อืม
อุ จาก จากสถานการณ์โควิดเนี่ย อืม ใช่ครับ แล้วก็เพื่อนแบบ เพื่อนบางคนเนี่ย ความสัมพันธ์ คือเพื่อนติดโควิดจน อา ถึงแก่ชีวิตก็มีนะครับผม คืออยู่ ๆ อยู่ ๆ เพิ่งคุยกัน กลับหลังฉีกวัคซีนไม่กี่วันก็ เฮ้ย เกิด อืม ไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุอะไร แต่ก็รู้สึกเศร้าเหมือนกันนะที่สูญเสียคนใกล้ตัวเราไป อะไรอย่างเงี้ย เพราะโรค โรคโควิด อืม
อืม ฟัง ครับ อืม ครับ อันนี้ อืม เป็นเพราะวัคซีนหรือว่าเป็นเพราะ โควิดครับ?
ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะวัคซีน หรือว่าเขาแพ้วัคซีน หรือว่าเป็นเพราะโรค หรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะ
อืม ครับ
แต่ผมได้รับข่าวมาก็ เขาก็ เฮ้ย เสียชีวิต เราก็ เฮ้ย เกิดอะไรขึ้น มันรู้สึกว่าเหมือนกับฝันนะครับ เป็นภาพลวงตา อะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่ครับผม เป็นสถานการณ์ที่ ค ค่อนข้างที่จะแย่มากเลยโควิดเนี่ย ล็อคดาวน์แบบรู้สึกเครียดมาก จะไปไหนก็ไม่ได้ จะทำอะไรแบบ เอ่อ กิจกรรมนอกบ้านก็ไม่ได้ครับ อยู่แต่ใน อยู่แต่กับที่ จะออกก็ระแวง ต้องปองกัน นู่น ป้องกันนี้ ไม่รู้ โอ้โฮ รู้สึกว่า แบบว่าอย่ากลับมาอีกเลยครับผมนะ ขออย่ากลับมาอีก เลย
อือ อือฮึ เพิ่งเจอกันมา เออ ครับ อืม เหมือนเดิมก็ไม่ได้เนาะ อืม ครับ อืม <chuckles> แบบ ตอนนี้เรา เรามีภูมิต้านทานแล้วกับเรื่องนี้ ครับ แล้วถามหน่อยครับว่าตอนเนี่ย ตอนที่โควิดระบาดรอบแรกเนี่ย เราอยู่บ้านกันแทบจะตลอดเลย นั่นหมายความว่าเรามีเวลาว่าง เรามีเวลาว่างพอสมควรเนี่ย ได้ เพิ่มทักษะอะไรในช่วงที่ โควิดระบาดบ้างครับ?
<chuckles> ครับ ครับ ครับ อะฮะ ใช่เลย ยีบสี่ ชั่วโมงเลย ครับ ครับ ครับ โอ้โฮ สำหรับผมเหรอครับ? สำหรับผมเนี่ยการลงทุนเลยครับผม อ่านหนังสือเป็นปึก ๆ เลย อ่า สำหรับการลงทุน อ่า พวก หุ้น อะไรอย่างงี้อะครับผม อ่า แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยก็โดด โดดเข้าตลาดหุ้นเหมือนกันนะครับ ทำให้แบบ อ้อ! รู้สึกว่า รู้สึกท้าทายกับสิ่งใหม่ ๆ ที่เราได้ ได้ทำนะครับผม อืม ได้ลองทำเนี่ยมันรู้สึกตื่นเต้นมากครับ อืม
อืม อืม อืม ดีครับ ดี เป็นไงบ้างครับ? อา ตอนนี้ก็ยัง ศึกษาอยู่ไหมครับ?
ตอนนี้ก็ยังศึกษาอยู่ครับ ก็ ก็มี ก็มีลงทุนบ้างใน ในบางตัวของหุ้นนะครับ อืม
อืม ก็ ถือว่าเป็นทักษะที่ได้มาจากโควิดเนาะ อืม
ใช่เลยครับ เพราะว่ามันเป็น หลังจากทำงานแล้วไม่รู้จะทำอะไร คือ คือรู้สึกว่าแบบว่า ว่างเปล่ามากเลยก็เลยหาข้อ อ่า หา หาหนังสือ หา ข หาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง เรื่อง เพราะว่ามัน หุ้นเนี่ยเราสามารถทำ ทำเงินได้ ใช่ไหมครับ โดย โดยที่เราไม่ต้องออกไปทำงาน เรา เพียงแค่เราต้องมีความรู้แล้วก็ความแม่นยำ ฮะ?
อือ ครับ ครับ ใช่ ๆ ใช่ครับ อืม
ที่จะ ที่จะทำ อ่า ที่จะทำเกณฑ์กำไรจากนั้น <chuckles> ครับผม ก็เลยสนุกครับกับการเรียนรู้ครั้งนั้น อืม
ผมว่าต้อง อืม เป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับ ได้ศึกษาอะไรใหม่ ๆ ครับผม ก็มีเหมือนกัน ได้ เอ่อ ตอนนั้นก็หัดเล่นกีตาร์ ตอนนี้ก็เป็น อยู่ แต่ไม่ ยังไม่เก่งมาก เพราะว่าเล่น เล่นบ้าง ไม่เล่นบ้าง แต่ก็ถือว่าเป็นทักษะที่ได้มาจากการที่ เอ่อ ใช้เวลาว่างในช่วงโควิดนะครับ อืม
ใช่ อะฮะ โอ้! เยี่ยมครับ อะฮะ ครับ โควิดเนี่ยครับ โอ๊ย! ผมว่าดีครับ คือ อ่า ไม่มีใครเป็นตั้งแต่เกิดเนาะ เราต้องฝึกฝนจนชำนาญสักครั้ง เราจะได้เป็น อ่า ดั่งที่หวังไว้นะครับผมนะ
ใช่ ใช่ครับ อืม ใช่ครับ ถูกต้อง
แบบ คือเล่น คือเล่นให้มันสนุกมีความสุขก็เพียงพอแล้ว ไม่จำเป็นต้องแบบว่า เราต้อง ต้องดีกว่าคนอื่นนะครับนะ ขอให้มีความสุขกับการเล่นกีตาร์นะครับผม อืม
ครับ ครับ ครับผม ขอบคุณมากครับ ขอให้ <tsk> เทรดหุ้นได้อย่าง
ครับ <laughs> ขอบคุณครับผม ยังมือใหม่ คือยังไม่กล้าเข้าเยอะ ๆ ครับผม อ่า ช่วง คืออยู่ในการทดลอง คือเราใส่ไม่มากนะ คือพอ พอมีกำไรนิด ๆ หน่อย ๆ ก็โอเคแล้วครับผม อืม
<chuckles> ได้ ได้ดิ ครับ อืม ครับ อืม ครับ ดีครับ ก็ ก็ที่พูดมาก็เป็น เอ่อ ผลกระทบหรือว่าการเปลี่ยนแปลงจาก โควิด-19 ที่เราได้เจอมา อนาคตอาจจะมีอีก เราก็ต้องเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เออ นี่ก็ขอบคุณ ที่มาแบ่งปันกันนะครับ
ครับ ครับ อา ใช่ครับ ครับ อืม ครับผม ถูกต้องเลยครับ เช่นกันครับผม ไว้มี โอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับ สวัสดีครับ
ครับ คุณครับ